เออ พอดีว่าตอนนี้อะครับ ผมมีปัญหา ก็คือผมเนี่ยพึ่ง พี่งได้รับการแบบ เอ่อ แต่งตั้งตำแหน่งขึ้นมาใหม่ อะไรอย่างเงี้ย จากเดิมอะเป็นพนักงานธรรมดา อย่างเงี้ย กลายเป็นว่า ผมอะได้ ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมอะครับ เพียงแต่ว่า เอ๊ย! ไอ้ตรงเนี้ย ผมอะไม่มีความมั่นใจเลยว่า จะเป็นหัวหน้าทีมที่ดีได้ อะไรอย่างเงี้ย เป็นเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ด้วย ทั้งในเรื่องของวัยวุฒิ แล้วก็คุณวุฒิอะครับ ก็เลยทำให้ผมรู้สึกเครียด ๆ หน่อย ก็เลยอยากจะมาปรึกษาอะว่า ไอ้บทบาทหน้าที่เป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ย มันควรจะทำยังไงดีเหรอครับ?
อืม ครับ อืม อันนี้จะต้องถามก่อนครับว่า ตอนที่เราได้ขึ้นมาเนี่ย เราคิดว่า แล้วเมื่อไรตัวเราจะพร้อมล่ะครับ ทีเนี้ย?
เอ่อ จริง ๆ แล้วส่วนตัวผมอะ ไม่ ไม่เคยรู้สึกเลยว่า ตัวเองเนี่ยจะพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้างานของคนอื่น ๆ ในทีมเขาได้ อย่างเงี้ยอะครับ เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่า ผมอะเป็น เป็นเหมือนแบบอยู่ในบริษัทในตำแหน่งเนี้ยมานานแล้วอะ แบบ เอ่อ 2-3 ปีอย่างเงี้ย แล้วเขาบอกว่า "ถ้าไม่ดันผมขึ้นไปอะ คนอื่นเขาจะขึ้นมาได้ยังไง?" อะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่า ผมต้องยอมขึ้นมานั่งในตำแหน่งนี้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยแหละครับ มันคือความไม่มั่นใจอะ แต่มันต้อง ก็ต้องขึ้นมา อย่างเงี้ย ผมก็เลยอยากจะมาปรึกษา ขอคำแนะนำหน่อยอะครับ ว่าควรจะทำยังไงดีเหรอที่เราจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้อะครับ?
อืม อืม อ้อ อืม ๆ อืม อันนี้นี่จะต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยกับการเลื่อนตำแหน่งนะครับ หลาย ๆ คนก็เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันนะครับ ถ้านับตามระบบความเป็นจริงเนี่ย โอ้โฮ! มันก็ต้องใช้เวลานานนะครับกว่างานตัวหนึ่งเนี่ยจะสามารถไต่เต้าขึ้นไปในระดับ อะ หัวหน้าได้ อาจจะไม่ใช่หัวหน้าที่แบบเป็น Section Head ใหญ่ ๆ แต่ว่าการที่เรามีคนในทีม แล้วเราเป็นผู้นำเนี่ยครับ มันก็เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ แล้วครับ สิ่งที่อยากจะแนะนำตอนที่มาเป็นหัวหน้าเนี่ย อันเนี้ยต้องบอกก่อนเนาะว่า ผมไม่เคยเป็นหัวหน้าคนเช่นเดียวกัน แต่เราอะครับสามารถรับรู้ได้ บางทีคนเป็นพนักงานครับ ก็รับรู้ได้ว่าหัวหน้าที่ดีควรจะเป็นยังไง เพราะว่า ผม เชื่อว่าหลาย ๆ คนนะครับ เวลาที่เราทำงานเนี่ย เวลาเราเจอพฤติกรรมหัวหน้าอะไรของเราที่มันรู้สึกว่าทำแล้วไม่โอเค ทำแล้วรู้สึกเราไม่ชอบเนี่ย เราก็จะแบบว่า เอ๊ะ ทำไมคนเป็นหัวหน้า ถ้าเธอเป็นอย่างนี้ได้ เราเองก็คงเป็นได้มั้ง ถ้าเกิดว่าเขาเป็นอย่างงี้เนาะ อา อันนี้เนี่ยครับ ก็เป็นจุด ๆ หนึ่งครับที่เป็นวิธีการสังเกตง่าย ๆ ครับ ลองมองย้อนกลับไปนะครับ ตอนที่ตัวเองยังเป็นพนักงานประจำอยู่ก็ได้ แบบตอนที่เราอยู่ตำแหน่งที่ต่ำกว่าเนี่ยเนาะ เราลองมองไปหาหัวหน้าคนเก่าของเรา ค มีอะไรที่เขาทำ แล้วเรารู้สึกว่า เราไม่พอใจบ้าง? แล้วก็ลองมองไปว่า เฮ้ย! อะไรที่เขาทำให้ แล้วรู้สึกว่าเราชอบ หรืออะไรก็ตามแต่ที่เราเคยคิดไว้ตั้งแต่ในอดีตนะครับว่า เออ ถ้าหัวหน้าเราเป็นคนอย่างเงี้ย เราก็คงเป็นลูกน้องที่รู้สึกดีเนาะ รู้สึกมีหัวหน้าคอยอยู่ข้าง ๆ คอยเป็นเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยครับผม อันนี้น่ะก็อยากจะให้ลองไปมองดูในส่วนของตรงนี้ดูนะครับ แล้วอย่างงี้ถามนิดหนึ่งว่า แล้วส่วนตัวคุณเองเคยมีความรู้สึกบ้างไหมครับว่า อะ มีอะไรที่เราชอบในตัวของหัวหน้าคนเก่าเรา? แล้วก็มีอะไรบ้างที่เราไม่ชอบ? อย่างเงี้ยครับผม
ครับผม อา ครับ ครับ อา ครับ ครับผม ใช่เลย ครับ อืม ครับผม อา ครับ เอ่อ จริง ๆ แล้วก็ ก็มีส่วนที่ชอบเยอะอะ ก็คือเวลาเรามีปัญหา อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าเราไปปรึกษาเขาอะ เราจะได้รับคำแนะนำที่ดี รวมไปถึงบางครั้งเนี่ย เขามาช่วยเหลือ ลงมาทำงานหองเรา เพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในส่วนที่เรารู้สึกว่าทำไม่ได้ อย่างนี้ด้วยอะครับ ส่วน ในส่วนที่แบบรู้สึกไม่ชอบเลย มันจะมีหัวหน้าบางคนที่ผมรู้สึกไม่ชอบเลยอะ ก็คือเขาอะชอบผลักภาระหน้าที่ออก อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ชอบโยนงานยาก ๆ หรือไม่ก็งานที่แบบเขาทำไม่ค่อย ไม่เป็น ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำมา มาเป็นภาระเรา แล้วเวลามีปัญหาขึ้นมา อย่างเงี้ย เขาก็ชอบแบบโบ้ยเข้ามาที่เราทันที อะไรประมาณเนี้ย เออ ซึ่ง ซึ่งผมรู้สึกว่า อันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมาก ๆ เลยเนาะ เพราะว่าเขาแบบ ยังไงอะ เขาโบ้ยความผิดให้อะ ทั้ง ๆ ที่ตัวเขาเองนั่นแหละ สั่งงานไม่เคลียร์ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไป อะไรอย่างเงี้ย พอมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมา มันก็เลยเป็นปัญหา ใช่ไหม อันเนี้ย คือสิ่งที่ไม่ชอบมาก ๆ นั่นแหละครับ
อืม อืม อา! ครับ อืม ๆ อา อืม พอเข้าใจได้ครับ อันนี้นี่ก็คือถ้าในแบบ อ่า ในสังคมออนไลน์ เขาก็มีการบ่นเหมือนกันนะครับ มันก็เป็น trend ใหม่ที่ผมมองว่า อ่า มัน มัน มันก็ดีนะ <tsk> คือหัวหน้าอะครับ อ คำ คำจำกัดความของมันน่ะ ก็คือพูดนำเนาะ เป็น ลีดเดอร์ ครับ เป็น เป็นผู้นำ ผู้นำในที่เนี้ย หมายถึงว่า คนที่จะนำพาคนในทีมอะครับไปสู่ความสำเร็จ ไม่ใช่หัวหน้าที่ออกแนวแบบเป็นบอสอะครับ ที่เขามีความรู้สึกแบบ แบบจะ bossy หน่อย จะแบบว่า ชอบสั่ง ชอบ อา ใช่ ๆ คือ เราอะครับ รู้ตัวเองอยู่แล้วว่า เราอะชอบการมีหัวหน้าแบบไหน สิ่งที่ง่ายที่สุดอะครับ ก็นำสิ่งที่เราชื่นชอบอะครับ มาปรับใช้กับตัวเอง มันเป็นวิธีการคิดง่าย ๆ ครับ ในการเข้าสังคม ก็คือ อะไรก็ตามแต่อะครับที่เรารู้สึกว่า ใครทำให้เราอะ แล้วเราแบบไม่ชอบเลย เรารู้สึกไม่พอใจเลย กับการกระทำแบบนี้ของเขา เราก็ไม่ต้องเอาการกระทำเหล่านั้นนะครับ ไปส่งต่อให้กับคนอื่น อันนี้เป็นวิธีคิดที่ง่ายที่สุด คืออะไรที่เราไม่ชอบ เรารู้สึกว่าเราได้รับแล้วมันกระทบกับทั้งจิตใจ การงาน หรือว่าสภาพร่างกาย อะไรเงี้ย ได้หมดเลยครับ เราไม่ชอบอะไร เราก็อย่าพยายามทำให้คนอื่นครับ อีกทางหนึ่ง ก็คือสิ่งที่เราชอบ อันนี้อาจจะต้องดูหน่อย บางทีเราชอบ คนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบด้วยเหมือนกันเนาะ แต่อย่างสิ่ง สิ่งหลัก ๆ เลยที่อยากจะบอก ก็คือ พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เยอะครับ อย่างตอนที่เราเป็น เป็น เป็น เป็นคนทำงาน ใช่ไหม เราชอบที่เวลาเราไปคุยกับหัวหน้าขอคำแนะนำ แล้วเขาก็คอยแนะนำเราได้ตลอด เราเองก็ควรจะเป็นคนนั้นให้เขาให้ได้ครับ อย่างน้อยที่สุด ถ้าเราเป็นหัวหน้าใหม่เรายังไม่รู้เนี่ย เราอาจจะต้อง อ่า มีการหาทางออกร่วมกันเนี่ย มันทำให้รู้สึกว่าทีมมันเป็นทีมด้วย การที่เราเป็นหัวหน้า แล้วเราไม่เก่ง เราไม่รู้ ไม่ใช่ไม่ผิดครับ แต่สิ่งที่มันผิด ก็คือเราพยายามโยนความผิดให้คนอื่น เราไม่พยายามจะพัฒนาตัวเองไปกับทีม อะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วอย่างเงี้ย อยากถามนิดหนึ่งครับ ตอนที่เขาให้คุณขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ย มันมีการอบรม หรือมีการมอบหมายอะไรที่มันพอจะจับต้องได้ แล้วเรารู้สึกว่า ถ้าเราทำได้มันก็คงได้พัฒนาอะบ้างไหมครับ?
อา ครับ อืม ๆ ครับ อ๋อ สั่งอย่างเดียวอย่างงี้เนาะ เออ ครับ อืม ครับ ต้อง อืม ครับ เออ ๆ ก็จริง ๆ อา ได้ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อา ๆ จริงเลยครับ เออ เอาจริง ๆ ก็ไม่ ไม่มีอะไรประมาณนั้น เขามาบอกเลยอะครับ ก็แค่พยายามเหมือนแบบ เขาเห็นอยู่แล้วอะว่า เออ ก่อน เออ ก่อน ก่อนที่ผมจะขึ้นมาตำแหน่งนี้เนาะ ก็คือผมแบบเป็น เป็นประมาณว่าเป็น เป็นรุ่นพี่อยู่ในทีมอยู่แล้ว อะไรประมาณเนี้ย ถ้าเกิดว่ามี มีรุ่นน้องเข้ามาใหม่ อย่างเงี้ย เขาก็จะ มักที่จะมอบหมายหน้าที่ให้ผมอะคอยดูแล คอยเป็นพี่เลี้ยง อะไรอย่างเงี้ย กับพวกน้อง น้องใหม่อยู่แล้วอะ แล้วเวลาเพื่อนร่วมงานมีปัญหา อะไรอย่างเงี้ย ผมก็สามารถแนะนำให้ได้ เพราะว่า เออ เราทำงานอยู่เนี่ยมา มาหลายปีแล้วเนาะ ก็เลยพอจะรู้ว่ามันต้องมีขั้นตอนยังไง มันควรจะรับมือหรือว่าแก้ไขอะไรยังไง อย่างเงี้ย ซึ่งอย่างที่เขาบอกว่า เออ เขาก็เห็นอยู่แล้วว่า ผมอะน่าจะทำได้ เขาก็เลยโพรโมตขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ไม่ ไม่ได้ ได้สั่งงานอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่ว่าจะต้องมีการรายงานการประชุม อะไรอย่างเงี้ย ทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับพวก เอ่อ พวกซีอีโอเขารับทราบ อะไรประมาณเนี้ย ซึ่งอันเนี้ยมันกลายเป็นว่ามัน มัน นอกจากภาระงานแล้ว มันกลายเป็นเรื่องเครียดของผมอีกอย่างหนึ่งอยู่ว่าแบบ เฮ้ย <tsk> แล้วส่วนตัวผมอะไม่ ไม่ค่อยชอบพูดในที่ประชุม อะไรอย่างงี้ด้วยไง ก็กลายเป็นว่า เฮ้ย พอขึ้นมานั่งตำแหน่งตรงเนี้ย มันมีส่วนที่ต้องทำเพิ่มด้วยในส่วนที่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร ก็อย่างเช่น ในเรื่องของ เอ่อ เรื่องของการสรุปรายงาน อันเนี้ยผมไม่ค่อยมีปัญหา แต่ว่าเรื่องของการรายงานเนี่ยเป็นคนพรีเซนต์เอง อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยเป็นปัญหาสำหรับผมอยู่เหมือนกันน่ะครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่า ส่วนตัวผมอะไม่ ไม่ค่อยชอบพูดในที่ประชุมเท่าไร มันก็เลยแบบไม่ ไม่รู้จะปรับตัวยังไงดีอะครับในส่วนเนี้ย
อืม ครับ อืม อืม ๆ อืม อา อืม อา อันนี้มันก็เข้าใจได้ครับ มันเป็นในเนื้องานที่เราไม่เคยทำมาก่อน หรือว่าเคยทำมาบ้าง แต่ว่ามันไม่ใช่งานหลัก ๆ ที่เราจะได้รับมอบหมายอะเนาะ อันเนี้ยมันก็ จะมองว่าเป็นข้อเสียก็ได้เนาะ เพราะว่าจริง ๆ เขาก็ควรที่จะ อะ ทำแบบมีไกด์ไลน์ให้เราก่อน ควรจะเริ่มให้เราทำจากอะไรสักง่าย ๆ ก่อน หรือแบบ เข้าร่วมประชุม เป็นผู้เสนอรายงานประชุมร่วม อะไรเงี้ย อะ มัน มันก็ มันก็จะพอให้เราได้เห็นแนวทางในการทำอะไรตรงนี้เนาะ บางครั้งการให้เราเริ่มโดยตรง ๆ เนี่ยครับ มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน เพราะว่ามันก็อาจจะทำมาผิดพลาดได้เนาะ เพราะเราไม่เคยอะ โอเคทุกคนครับก็ อืม
ใช่ครับ อา ครับ อา ครับ อืม ครับ เออ เหมือนผมต้องมานั่งคลำทางอะไรใหม่ ๆ อย่างเงี้ย แล้วก็ไม่มีความมั่นใจเลยเนี่ยครับ เออ
ใช่ ใช่ ๆ ๆ อันนี้เข้าใจได้ แต่ในมุมมอง มองหนึ่งผมก็มองว่า มันก็เป็นโอกาสได้ ถ้าเรามองโลกในแง่ดี พอนะครับ ก็คือ อะ มัน มัน มันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า เอา เราอาจจะได้พัฒนาในสายอาชีพเรา พัฒนาในสายงาน แล้วก็บวกกับมันจะสามารถช่วยให้เรามี มีภูมิต้านทานอะคุณ เพราะว่า หนึ่ง คือหลังจากเนี้ย มันจะไม่ใช่แค่ครั้งหรือ 2 ครั้งแล้ว ที่คุณจะต้องมานั่งสรุปรายงาน เอ๊ย มานั่งประ มานั่งแบบรายงานเนื้อหาให้คนเขา อื่นเขาฟังแทน อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อ่า สิ่งที่อยากจะแนะนำ ก็คือพยายามมั่นใจในตัวเองมาก ๆ ครับ อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ ก็คือถ้าเขาไม่เห็นอะไรสักอย่างในตัวคุณเนี่ย เขาอาจจะไม่มีการโพรโมตให้คุณขึ้นมาตรงนี้แทนเลยก็ได้นะ แสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เห็นว่า เฮ้ย เราสามารถนำไปได้ เรามีศักยภาพพอที่จะอยู่ตรงนี้ อันเนี้ยเราก็พยายามใช้ความเชื่อมั่นของเขาอะครับมาผลักดันตัวเอง ให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้น ก็จะช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านตรงนี้ไปได้อยู่นิด ๆ หน่อย ๆ ครับผม แล้วอยากรู้นิดหนึ่งครับว่า ตอนที่เราได้รับโอกาสเนี่ย เขาคาดหวังให้เราจะเป็นยังไงบ้างล่ะครับ?
ครับ อืม โอเคครับ อืม ใช่ครับ อืม โอเคครับ อือฮึ เออ จริง ๆ ก็ ก็มีการพูดคุยอยู่บ้างอะครับ ใน ในสิ่งที่เขาคาดหวังจากเรา พอขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้ว เขาก็หวังว่า เฮ้ย เราอะจะสามารถคลุมทีมได้ สามารถพูดคุยกับลูกน้องในทีมได้ เพื่อให้ผลงานเนี่ยมันออกมาดียิ่งขึ้น แล้วก็ปัญหาในทีมอะมันควรจะลดลงได้แล้ว เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย คือเนื่องด้วยมันมีการเปลี่ยนหัวหน้าบ่อย ๆ อย่างเงี้ยอะครับ แล้วกลายเป็นว่า เขาเอาหัวหน้าจากข้างนอกมา พอเข้ามาปุ๊บเนี่ย แล้วเขาไม่รู้ว่า ภายในทีมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอยู่บ้าง อะไรประมาณเนี้ย ซึ่งเขาก็บอกว่า ตัวผมอะน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะ ซึ่งผมก็บอกว่า "เออ ผมเข้าใจ ผมรู้อยู่แล้วว่า ภายในทีมอะมันมีปัญหาอะไร แล้วควรจะแก้ไขยังไง" เขาก็เลยแบบว่าให้ผมขึ้นมาเป็นด้วย แล้วก็ เอ่อ บอกว่า เอ่อ มอบหมาย เขาเรียกว่ามอบหมายอำนาจหน้าที่อะ ให้อยู่ในมือผมอะ ผมสามารถดำเนินการทุกอย่างได้เลย อะไรประมาณเนี้ย ซึ่งก็ไม่ค่อยมั่นใจอยู่ดีว่า เฮ้ย เราจะจัดการมันได้ดีไหม แต่ แต่โดยส่วนตัวอะผมรู้อยู่แล้วว่า มันมีปัญหาอะไรในทีมบ้าง ควรจะแก้ไขอะไรยังไง แล้วก็คิดว่า เฮ้ย ถ้าเกิดว่าผมมีอำนาจน่ะ ผมก็น่าจะแก้ไขมันได้อยู่บ้างนะ แต่ก็พอได้เริ่มทำจริง ๆ มันก็มีความแบบ เฮ้ย เราจะทำได้จริงเหรอวะ! อะไรประมาณนี้นิดหนึ่ง ก็แบบ เฮ้ย เราจะทำได้จริงไหม? มันก็ ก็ ก็ติดอยู่ในใจอย่างเงี้ยอะครับ น่าจะขาดความมั่นใจหลัก ๆ อยู่
อืม อืม ออ อา อืม อืม อืม อืม อา แนะนำเลยครับ ก็พยายามมั่นใจครับ พยายาม อ่า ทำบทบาทหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดครับ มันเป็นปกติมาก ๆ ที่เราจะรู้สึกไม่มั่นใจเนาะเวลาที่เราทำอะไรใหม่ ๆ แต่ถ้าเราไม่มั่นใจอะครับ มันก็ไม่มีใครมั่นใจเท่าตัวเราแล้วครับตอนนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือพยายามครับ อย่าไปคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ครับ ต้องคิดว่าตัวเองทำได้ตลอด ก็จะช่วยให้เราผ่านตรงนี้มาได้ครับผม
ใช่ครับ อา ครับ อ๋อ โอเคเลยครับ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับสำหรับคำแนะนำ เริ่มรู้สึกแบบว่าจะมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วครับ
ครับ ยินดีครับผม